Hı hı. Evet. Peki, eee, bu karşındakinin, hani, gözlerine bakmadığı zaman aslında insan söylediklerinde nasıl hissedileceğini unutabiliyor. Hani, bu sende de olabilir. Belki, hani, eşinle yazışıyorsundur ya da arkadaşınla yazışıyorsundur, eee, çevrim içi bir ortamda ve, hani, nasıl hissedileceğini bilmeden ve gözlerine de bakmadan çünkü o senin şeyini bilemiyor, eee, o anki, eee, el hareketi jest ve mimiklerini görmediği için hani farklı da anlaşılabilir. Şimdi empatiyi çevrim içi ortamda yeniden inşa etmenin yolu var mı sence?
Hı hı. Motivasyonu mu? Hımm. Hı hı. Doğru. Eee, tabii buna, bunun için, hani, görsel imajlar, işte, şeyler, eee, meme'ler, ondan sonra emoji, eee, ne deniyor ona, semboller, eee, semboller, ondan sonra, ımm, şeyler, eee, böyle, hani, GIF denilen, eee, böyle küçük hareketli, eee, görseller, eee, anlık. Eee, yani, tabii bunlar, eee, bir parça destek oluyor, yardımcı oluyor. Bir şey yazıyorsun ve, böyle, cümleye bakıyorsun, "Ay, buna bir kalp koyayım, <chuckles> buna bir, işte, ne bileyim, gülen surat koyayım." falan diyorsun. Hani o, onu biraz dengeliyor herhâlde, eee, sanıyorum böyle bir şey. Hı hı.
Emojiler gibi. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Evet, bunları anlattın. Hatta kalp koyduğundan da bahsettin. Aslında bu kalplerin, mesela, beyaz, kırmızı, mavi, yani, bir sürü kalp çeşitleri var, he ve hepsinde bir anlamı olduğu, anlamı varmış, yani, ve ona göre atıldığı söyleniyor. O da biraz, aslında biraz boyut atlama gibi bir şey bu konuda. Bir de, hani, dijital ortamdan bahsettik, çevrim içi ortamdan bahsettik. Şimdi bazıları için çevrim içi alan kendisi savunmanın, işte, konuşmanın tek yolu gibi görüyor. Kendini oradan haykırıyor. Sence o gerçek hayatta, hani, susan kişiler, yani, konuşamayan kişiler, bu dijital cesaret sence onlar için olumlu bir özgürlük mü, yoksa yanlış bir rahatlık mı oluyor?
Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.